Oddio, oh, sì? <chuckles>
Per a diciamo fa diciamo che fa una come se faceva una una spese una specie di salsa, no. E praticamente viene fatto questo chutney con il pomodoro e la fragola. Il pomodoro magari non è proprio primaverile, però diciamo
Okay. No vabbè, però, uhm, i posso immaginare quella che è comunque il il sapo è un qualcosa magari di di agrodolce, non so cosa ti ti ricorda.
È agrodolce perché comunque la fragola va a battere l'acidità del pomodoro, no, e abbassa il PH, quindi crea un po' quel all'apparenza perché io questa cosa la assaggiavo in Svizzera.
Mh. Sì, sì, okay, okay. Mh.
Quindi boh, cioè, nel senso mi si rico mi sembrava un piatto orientale più che svizzero.
<giggles> Eh, sicuramente, voglio dire. Sì, sì, sì, sì. Sì.
Ho detto: "Boh, vabbè nella vita bisogna provare tutto, anche questo è il bello della stagionalità." Ehm mentre per quanto
Poi vabb posso immaginare, voglio dire, in in Svizzera, ehm, insomma no non è conosciuta proprio per determinate ricette, ecco, per la cultura culinaria, però gli è dato comunque, ehm, il suo merito in questo senso.
Eh sì, se si può ottenere del merito, però nel senso che vabbè è un qualcosa che va provato 1 volta nella vita, non è diciamo la pizza con l'ananas, cioè, è un po' a quel livello, no?
Mh, mh, okay. Mh. Mh, mh, mh. Sì. Sì, sì, lo lo l uhm
Però magari la pizza con l'ananas non riesco perché per me proprio è un sacrilegio, no?
Eh no. <giggles> Assolutamente, magari evitare. Poi continua pure, dimmi, dimmi.
Ehm, vabbè per quanto riguarda l'estate l'estate in realtà

Facendo un lavoro che comunque durante la settimana sono impegnato con, diciamo lavori di ufficio più straordinario.
Mh-mh. Okay.
Diciamo che il mio momento per andare a fare la spesa è il sabato, perché non lavorando sabato e domenica, per me il sabato si fa la spesa, alla domenica si cucina. Quindi, dipende, perché nella città dove abito ogni 2 settimane, ogni 3 settimane, ehm, diciamo che il mercato oltre che esserci il venerdì, c'è anche il sabato; diciamo fanno questa giornata extra. Quindi dipende da effettivamente da cosa cerco, ma soprattutto a livello di tempistiche, diciamo, in che giornata mi trovo. Perché se nella giornata dove il mercato non c'è, più il mercato ce l'ho a due passi, qui
Ah-ah. Mh. Okay. Mh. Mh.
con venti euro di fes di con 20€ di spesa fai la spesa per 2 settimane al mercato. Supermercato te lo scordi, però <chuckles>
Giusto, giusto. Mh-mh. Assolutamente con i prezzi soprattutto che ci sono. Sai molto spesso, anche perché all'interno del supermercato, trovi cose, a volte, a volte, un pochino più particolari: sai il frutto esotico queste cose qui, che però sono essendo di importazione costano tantissimo rispetto a quello che è il prodotto, ehm, come dicevi tu, a chilometro 0 del mercato, magari.
Sì, poi magari nel supermercato ti trovi il dragon fruit in a gennaio, che è un frutto estivo no, però il discorso è questo.
Mh-mh. Es eh sì, <chuckles> sì.
Però poi effettivamente che ti stai mangiando? Cioè, sì okay, bella la bella la novità. Nel senso, vai al supermercato, trovi questa cosa e dici: “Oh, che figo, il dragon fruit questo è"
Mh, <chuckles> il dragon fruit buonissimo, mh! <chuckles>
"è 'sta frutta esotica”, poi lo apri e, <lip trill> boh, puzza, <chuckles> però eh per non dire altro.
Eh, sì, sì, ehm, sì, ma m magari eh sì, ma insomma magari è come mangiare, non so, il i il melone in i i in in un periodo in cui non si può mangiare perché magari è stato importato, ehm, tanto come il cocco queste cose qui, e e ovviamente il sapore è completamente diverso, no, rispetto a quello che può essere un frutto di stagione che trovi comunemente al al mercato. E, ehm, ritornando invece a quello che era la tua ricetta della della zuppa. Ehm, mi dicevi insomma, che al mercato trovi f facilmente quelli che sono, ehm, i prodotti e anche risparmiando. Quindi, mhmm, continuando a parlarne, cosa ti viene in mente, oltre ovviamente a quella che è la parte principale e ovviamente la spesa?